А вот как бороться с одиночеством, когда ты в большом городе, по-твоему? Давай вообще начнем с того, что для тебя в принципе значит вот это одиночество, и потом, как ты с ним борешься.
Мгм. <chuckles> А, ты знаешь, для меня это актуальная тема, поскольку я такой достаточно свежий эммигрант. Э, и я не могу сказать, что я переехала в большой город, но я живу рядом с большим городом. И тема такой отстраненности и одиночества- она для меня актуальна, это правда.
Так. Мгм. Ага. Такой Ну, слушай, вот, э то есть как ты давай так, как ты вообще почувствовала, что вот присутствует вот эта отстраненность, одиночество? В чём это для тебя выражается?
Ой, ты знаешь, я думаю, что всё началось, в принципе, с, э, пандемии, вот когда, а, все, или многие люди ушли на удаленку. Вот эти дистанционное общение
Ага! Да.
отсутствие личных контактов. Э, вот э
Ну да, у всех тогда была такая изоляция, и многие страдали от этого, да.
Да, да, безусловно. Я вообще человек скорее п интровертированный, то есть я не могу сказать, что я сразу начала страдать, но когда это длится несколько месяцев
Мгм. Всё-таки эффект имеет, да?
знаешь. Да, да, конечно. Да. И действительно, вот, э, это одиночество, я думаю, что оно, ну, так вот началось очень активно в пандемию там. Я попыталась всё как-то заменить в первую очередь онлайн-контактами.
Мгм. Ага, то есть, э, с теми же людьми, то есть с кем ты общалась в ежедневной жизни, просто как-то просто вот человеческое общение старалась поддерживать онлайн. Да?
Да, да, поскольку я работала еще в IT-компании, раньше мы от регулярно ходили в офисы, и общение было в офисе. А, а когда всё это перетекло в онлайн, а, то ну и остались только, казалось бы, рабочие коммуникации, мы, м, да, всё-таки, чтобы как-то компенсировать, наладили в том числе нерабочее общение.
Мгм. Ну да, да. Ага. То есть вы как-то это как было? Это какая-то у вас, допустим, традиция появилась? Допустим, там: "Раз в неделю мы во время обеда связываемся и трындим на какие-то там нерабочие темы". Или как это у вас было?
<chuckles> И э и это тоже, да, по-разному. Ну, то есть мы организовывали и специальные какие-то тематические встречи, или, там, не знаю, завтраки вместе, то есть вместе что-то готовим. <chuckles> Да, то есть договаривались Да, договаривались, кто будет там, условно, ведущей, делится своим рецептом, и все собираются, закупают продукты онлайн, опять же. <laughs> И, э, готовят вместе, делают фотографии. Ну и болтают, естественно, не про работу, например.
Ага. Мгм. О, интересно. Прям вот готовим? Мгм. Ага, ну да. Мгм. Интересно. И вот как ты думаешь, вот такие вот, э, неформальные встречи, ну то есть в офисе. Вы просто общались в офисе, но не было вот этих вот там, знаешь, там, готовка, кто-то готовит завтрак, что-то такое. Как думаешь, может быть, вот такие вот встречи- они сделали коллектив как-то еще ближе, чем в, э, не онлайновом как таком периоде?
Мгм. Ой, трудно сказать. На самом деле в IT-компании обычно не могут пожаловаться на такие, в том числе, нерабочие коммуникации и какие-то развлекухи совместные. То есть, скорее, всё-таки это была попытка скомпенсировать то, что у тебя м, то, чего у тебя было много в офисе.
Мгм. Ага. Понятно. Интересно тогда.
Так что не могу сказать, что, э, мы приобрели что-то дополнительное. Ну да, мы приобрели дополнительную возможность работать из дома.
Мгм. Ну, хотя бы, знаешь, хотя бы, э, всё-таки заменили какую-то коммуникацию, что то есть хотя бы не ухудшилось всё, я так понимаю.
Ну, по-разному, бывало по-разному, но попытка была, э, точно. То есть и п ну, мы начали с темы такого, как бы, одиночества, да, и, дум о, э, действительно, вот это вот пандемичное время- оно, э, ну, может быть, определенный старт такой с с создало, плюс потом иммиграция, потеря такого своего круга общения, офлайн-круга общения. Всё это, конечно, там, формирует недостаток, э, в контактах.
Мгм. Там. Да. Мгм. Ну да. Ну да. То есть получается сразу такое сочетание, э, факторов, которые прям ударяют по тебе со всех сторон. Особенно если, вот, в эмиграции то, что ты не просто переезжаешь в другой большой город. Это ты приезжаешь в другую страну, где другой менталитет, и, вот, это другой язык, то есть, вот Да, то есть ты, вот, реально чувствовала, что это, вот, сложнее, пожалуй, чем, у себя в стране куда-то переехать, да?
Мгм. Да, с другим языком. М, абсолютно. Абсолютно. Конечно, да, п поскольку еще язык был, э, э, тот, который я не знала хорошо, я его и сейчас учу постепенно. Ну, то есть, я не была свободной в языке. И это совсем другой уровень общения, конечно.
Мгм. Ну, усложняет, конечно, да. Вот ты как в таком случае? Ты, вот, как-то специально предпринимала что-то, чтобы как-то, вот, меньше вот этой изоляции, меньше одиночества почувствовать? Может быть, начала куда-то выходить, искать какие-то группы по интересам, что-то ты пробовала делать?
Мгм, да. Мгм. Ты знаешь, да, я пробовала, но начинать свой первый, там, момент переезда, первый период переезда, я продолжала активно работать онлайн, да, на своем родном русском языке. <chuckles> Вот. То есть, у меня было много таких рабочих контактов, э, и, естественно, меньше сил на дополнительную какую-то активность за пределами, вот, этой онлайн рабочей жизни.
Мгм. Ага. Удаленно. Мгм. Мгм. Ну, понятно. Мгм. То есть немножечко сначала не замечала такого, да, как будто бы, дискомфорта.
То есть как будто бы Мгм. Ну, скажем так, у меня просто не было возможности, э, э, с себе дополнительные какие-то находить, э, находить контакты. То есть, конечно, я замечала, да.
Ка Интересно. То есть, получается, что, ну, всё-таки, да, ты работала онлайн. То есть, как-то немножечко такой режим сохранился работы онлайн. То есть, возможно
Да. М. Как в па как в пандемию, да, слушай, ничё не изменилось. Я была в своем родном городе или я переехала в другую страну. Но было какое-то окружение, которого я не очень много касалась, но работа осталась на том же языке с теми же людьми.
Да. Мгм. Да. Мгм. Ну, то есть да. М. Ну, то есть, получается, что это немножечко так помогло, наверное, смягчить переходный период, что ли, что хотя бы какой-то 1 фактор для тебя остался таким же в плане общения, да?
Да. Да, это в том числе. Но, с другой стороны, это замедлило мою интеграцию. То есть, и, э, если бы, что называется, "как в холодную воду", ты переезжаешь и всё, у тебя всё заново. <chuckles> То, возможно, это ускорило бы мою интеграцию. Потому что, м, позже, а, я, а, всё-таки, э, сделала много новых ш много новых шагов, чтобы интегрироваться.
Мгм. Ну да. Мгм. Ощутила проблемы такие, да? Так, вот, давай про эти вот новые шаги. Особенно, вот, те, которые касаются, возможно, а, не просто там, технических частей, там, выучить язык, э, начать понимать, э, там, местные цены, может быть, вот это вот всё. А, вот, именно в плане социализации, общения, вот, нахождения каких-то знакомых. Именно, вот, избавление от чувства одиночества. Вот что ты делала в этом плане?
Мгм. Мгм, да. Да, ну, я поняла, что нужно искать людей, э, э, если не близких по духу, то хотя бы с близкими интересами.
Мгм. То есть, увлечение, хобби, ты имеешь в виду что-то такое?
И посколь Ну да, да, какие-то, да, какие-то общие, общие ценности, да, общие И я, э, поскольку еще не владела на приличном уровне языком, чтобы с местными таким образом общаться, а, всё-таки пошла в русскоязычные группы, в соцсети. А, и там, а, стала себе искать компании в, э, театр или на концерты, которые мне были интересны.
Мгм. Да. Мгм. Ага! То есть это всё-таки, вот, по по интересам кого-то искала. Мгм. И, вот, как как успехи были?
Мгм. Ой, ты знаешь, э, вполне успешно. То есть я не могу сказать, что я нашла много, но у меня никогда не не стояло цели найти много людей с общими интересами или общими целями. Но я встретила, э, интересные мне к э, сообщества и симпатичных, э, мне людей, с которыми мы как-то установили первый контакт и начали вместе ходить на какие-то мероприятия.
Мгм, м. Хорошо. Мгм. Все как-то поняли, что, в принципе, ты вот на получается, нашла группу людей, которым именно тоже были интересны какие-то мероприятия, как и тебе, чтобы вот как-то было о чём пообщаться, было куда сходить, да, не в одиночестве?
Да. Да, да, и это в том числе, да. Потом я нашла, э, людей, которые также увлечены, э, как я, книжками, и мы организовали, э, свой клуб. Ну, в первую очередь я нашла несколько книжных клубов, которые уже существовали. <chuckles> И поскольку, да, я не упомянула, что к этому моменту я уже не работала, откуда появилось столько энергии и времени. <chuckles> То есть с тем, чтобы, э, перенести энергию из вот этого рабочего русла в социальную жизнь, у меня появилась возможность больше социализироваться.
Ага. Так. М. <laughs> Ну да. Мгм. Мгм. Мгм. То есть получается, ты вот, э, да, по поводу книжных клубов, это, кстати, интересно. То есть вы организовали какой-то свой, вот с кем, кого ты нашла по интересам. Это было потому, что вот из существующих что-то не подошло, или просто вот "а почему бы и свой не иметь"? Вот как это было?
Мгм. Мгм. Ой, ты знаешь, это, э, м, у нас немножко особенный формат, потому что обычные книжные клубы- это вы договариваетесь о прочтении каких-то общих книг, да, читаете, встречаетесь и обсуждаете.
Так. Мгм. Ну да, примерно так и работает, да. <chuckles>
Более-менее это такой формат, там более модерируемый, меря модерируемый. А, э, мы организовали клуб любителей покупок книг. <laughs> То есть речь идет даже не о том, чтобы читать книги, а покупать. А.
Мгм. О как! Это интересно. Расскажи поподробнее, пожалуйста, что там у вас такое было. Ага. А вот, э, ну не, ну это интересно, я всё еще не совсем понимаю до конца, как это работает. Хочу детали, рассказывай. Мгм.
Смотри, расскажу. Значит, э, э, есть, э, э, ряд издательств, которые там мне и вот моим вот новым, э, знакомым, друзьям нравятся: к те книги, которые они издают, с тем качеством и так далее, с тем содержанием. И мы просто делаем совместную закупку. Потому что иногда, во-первых, это может быть, ну, минимальная, э, просто бесплатная доставка, просто выгоднее, да? Э, иногда можно получить и скидки от издательств, если заказать достаточно много. А, вот, но основная цель- это даже не столько сэкономить, а сколько, м, собраться вместе, потому что мы заказываем вот эту доставку на 1 адрес к 1 из, э, наших партнеров, вот, у которой прекрасная большая квартира, и она гостеприимная. Вот. И она нас собирает, а, мы на ее место заказываем вот эти т коробку или несколько даже, бывало, коробок книг или несколько книг, и мы делаем, э, торжественную распаковку.
Да. Так. Ага. Мгм. Так. Мгм. Ну, логично, да, ага. Ого. Ничего себе. <laughs> Вот как, э, прям, вот да. Мне пришел пылесос, хочу распаковать и показать всем, как он работает, да? Этой серии.
Да, но это же книги, это же не пылесос, <laughs> их много, они разные, то есть ты заказал что-то себе, а, другие там коллеги заказали что-то себе, и ты, может быть, что-то не купил, но ты можешь пощупать и посмотреть чужие книжки.
Да, да. <laughs> Да. Мгм. Может, захочет в следующий раз купить эту же, да, как
Может захо и, ну, или мы достаточно дружелюбны и даем друг другу почитать, то есть это распространяется шире. Ну и потом мы едим вкусное- то, что с собой принесли, пьем вкусное- то, что с собой принесли, и б болтаем, в том числе про книги или не только про книги.
Мгм. Ой, конечно, да. Слушай, ну звучит очень так у уютненько, я бы сказала. То есть вы, получается но вы заказываете, вы собираетесь так: "В этом месяце кто чего хотел почитать, давайте вот у этого издания закажем". Или вы там Бывало у вас такое, что, например, какая-то 1 книга вышла интересная и вы такие все: "Слушайте, интересная книга, давайте просто там, не знаю, 10 экземпляров вот этой книги закажем, чтоб на всех". <chuckles> Как у вас бывает?
Мгм. <chuckles> Мгм. <chuckles> Э, ты знаешь, наверное, так мы не договариваемся на какую-то 1 определенную книгу, потому что, ну, тут как бы слишком у всех разнообразные интересы, а. Поэтому, э, я не могу сказать, что у нас прямо очень частые встречи. Ну, я думаю, что там, условно говоря, если на год развести, где-то, может быть, раз в 3 месяца, как-то так, да. То есть, э, не то чтобы это какая-то регулярная обязательно, а, закупка. Но
Мгм. А. Мгм, мгм. Нужно же еще что время, чтобы все эти книги почитать, которые закупили в прошлый раз, да? <chuckles>
Конечно, но есть 1 преимущество: мы достаточно часто заказываем, э, такие, детские или подростковые книги, а, которые сейчас, э, в большом количестве есть в очень хорошем качестве именно в типографическом, то есть они могут быть как произведения искусства.
Мгм. Так. Так. Ага. Мгм. С иллюстрациями, с очень красивыми, профессиональными, да? М.
Да. Да, д да, от профессиональных, да, иллюстраторов, художников или какие-то и там даже и исторические репринты, вот. У меня наприм да, у меня, например, нет детей, поэтому я заказываю исключительно для себя. Но я тоже детские книги иногда покупаю, потому что это вот такой артефакт.
Интересно. Мгм. Ну да, да, однозначно. Интересно.
Мгм. И здесь не возникает проблемы с тем, чтобы прочитать книгу, то есть ты понимаешь, да, в чём разница. <chuckles>
Да. Да-да, конечно, в детских книгах, там половина- это, скорее всего, иллюстрации, тексты, прочее. Э, и, да, всё это, конечно, да. Это действительно, с пожалуй, больше произведение такого визуального искусства, даже скорее, как минимум наполовину, да?
Мгм. Да, да, это как художественный альбом купить. То есть это вот, э, что-то в коллекцию, что-то открыл, получил удовольствие, эм, д эм, или быстро прочитал, в конце концов. Это тоже дает большое удовлетворение, да, то есть не то, что я купил книгу и не прочитал, а уже хочу купить новую. <chuckles> И зна и знаешь, начинает мучить совесть. <chuckles>
Мечты. Мгм, мгм. Да. Ну да. Вроде как лежат мертвым грузом книжки, которые должны быть интересны, которые нужно бы прочитать, да? А, вот, э, не получилось.
Да-да-да. Да. Вот. Так что вот да, у нас такой, э, интересный, э, рецепт. Я еще плюс была новичок, э, э, вот, в в городе я вот нашла это сообщество или этих людей, э, которые, там, большая часть достаточно давно живут, э, в городе, а. И мы вот на этих вот общих интересах, э, друг друга нашли и абсолютно получаем удовольствие.
Да, мгм. Ну да. Ага. Мгм. Значит так неплохо, да, сошлись. Ну, слушай, это вообще замечательный рецепт. То есть если так подытожить, вот что ты делала, что у тебя получилось, то, в принципе, такой вполне себе универсальный рецепт, что ли, получится для вот, э, того, как себя вести в большом городе. Это даже не в большом городе, в любом. Если вот только там, допустим, приехал и нужно как-то вот с одиночеством бороться. То есть мы что имеем? Нужно поискать клубы по интересам, так?
Мгм. Мгм. Да. А. Да, я думаю, что нужно разобраться, от чего ты сам получаешь удовольствие и, э, найти людей, которые от этого же получают удовольствие. А, ну и не скромничать, предлагать какие-то инициативы. Потому что, в принципе, я предложила вот эту вот идею закупить и распаковать, а нашлись люди, которые поддерж поддержали ее.
Хм. Мгм. Вот. Да, мгм. Мгм, мгм. То есть найти определиться с интересами, найти людей, если нет клубов, организовать свой клуб. Отличный рецепт! <chuckles> Ну, слушай, да.
Мгм. Абсолютно, да, супер была ра Да, была рада с тобой пообщаться. <chuckles>
Да. Классно пообщались, спасибо тебе! <chuckles>
Давай. Пока пока.